Alors écoute, je voulais te parler parce que j'ai un un un problème en ce moment, heu, a alors j'ai dit: «En ce moment», ça fait quand même un bon petit bout de temps quand même que ça dure, hem, alors si tu veux, heu heu, dès que je finis le travail, donc voilà, j'arrive chez moi, je me je me pose pour pour me reposer, normal, hem, sauf qu'en fait, j'ai j'ai le la la fâcheuse habitude de toujours prendre, heu, bah, voilà, mon téléphone, ma tablette ou alors n'importe quel écran, heu et et en fait, hem, heu, je pense que je me dit, inconsciemment, que, heu, bah, que ça c'est ça qui va me relaxer. Sauf qu'en fait, heu, ça me met juste, heu heu, ça ça me rend un petit peu nerveux, eh ben, en fait, ça ça me dé enfin, ça me relaxe pas du tout, quoi et heu, je voulais juste savoir si tu avais pas des conseils par rapport à ça, heu, voir si si je pourrais pas un petit peu me, bah, me détacher des écrans, justement.
Oui. D'accord. Ouais. Ouais. Oui. Oui, bah, déjà, je m merci d'en parler avec moi parce que c'est je vais je vais essayer, en tout cas, de de t'aider et de de donner des petits conseils, hem, c'est vrai que c'est pas toujours évident de toute façon de de se déconnecter des écrans mais hem, toi, en fait, heu, tu as remarqué, ça a quel effet, en fait? Heu, sur le coup, tu es content, tu es sur tes écrans et ensuite est-ce que, par exemple, tu as du mal à t'endormir le soir?
Bah, alors, heu, déjà, directement, en fait, comme dit, genre, ça, mmh, j'ai l'impression que ça me rend un petit peu nerveux, heu, le fait d'être trop sur les écrans. Je sais pas pourquoi, mais mais voilà, en tout cas, c'est heu heu et et en plus après une fois que voilà, que je coupe l'écran le soir, heu, bah, tu sais, j'ai un peu l'impression de de pas avoir fait grand chose d'utile et puis en fait, je suis un peu, heu heu, bah, je je suis pas content, en fait, par rapport à moi-même et et bien sûr aussi le soir, heu, lors lorsqu'il s'agit de d'aller se coucher, bah, j'ai vraiment, vraiment du mal à m'endormir.
Ouais. Mmh. Bah, oui. Mmh. Oui bah je comprends en fait, c'est vrai que hem, bah tu rentres du travail, tu as envie de te détendre, heu, c'est tu tu fais d tu fais, heu, téléphone ou autre et c'est vrai que malheureusement, bah tu as remarqué déjà qu'il y avait un impact, heu, un peu négatif puisque tu, heu, tu n'arrives pas à bien t'endormir et heu et tu es un peu nerveux comme tu disais. Est-ce que tu as pensé éventuellement à commencer une activité sportive?
Alors heu, ça tombe bien que que tu m'en parles parce que ça fait déjà un bon petit bout de temps aussi que j'essaie vraiment de commencer vraiment à faire du sport, heu, assez régulièrement. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment du mal à mettre en place en fait. Comme dit, avec le travail, tout ça, je rentre, heu, je genre je peux pas vraiment avoir le temps. Hem donc heu, mais oui, c'est vrai que j'aimerais j'aimerais mettre ça en place ouais.
Ouais. Oui. Oui, bah oui c'est toujours, heu et mmh, il faut toujours se motiver. C'est pas toujours évident parce qu'on est occupé avec le travail mais heu, peut-être tu pourrais commencer par, heu, s'il y a un sport en particulier que tu aimes, heu, en fait, tu pourrais essayer de de t'inscrire et heu et du coup, il y aurait un jour et une heure précise, tu vois, où y aller donc ça te ferait une petite routine, par exemple. Tu tu saurais que le mardi à 18:00 tu as, heu, le sport, heu, soit tennis je ne sais pas ce que ce que tu aimes et du coup, ça peut déjà être un début, tu vois? Ça de ça éviterait un peu de, heu, d'être sur les écrans parce que là, tu rentrerais du travail tu te préparerais ou tu tu vois? Tu sais que tu vas bientôt repartir et et hem et ensuite aller à ton sport. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est c'est clair que ça m'occuperait en fait d'une autre manière. Ça m'éviterait justement de passer tout ce temps sur les écrans et et plutôt bah, hem, bah déjà faire autre chose, mais que faire surtout quelque chose de de bon, quelque chose qui sera bon, heu, bah pour le mental, pour la santé. Heu et puis, c'est vrai que voilà, en plus, moi j'aime beaucoup faire du sport, c'est juste que bon bah voilà, je sais pas, j'ai vraiment du mal à, heu, à mettre l'habitude, heu, en place quoi. Mais mais heu, oui, c'est vrai que bon, j'ai jamais vraiment osé, heu, sauter le pas et vraiment aller m'in m'inscrire, heu, à un sport ou même juste faire du sport à la maison. Mais heu, je pense que c'est vraiment que je devrais, heu heu, un petit peu plus considérer et puis, heu et voir si c'est possible, ouais.
Ouais. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Oui bah oui tu tu te renseignes. Après une autre, heu heu, une autre, heu, idée que je peux te donner éventuellement c'est de, heu, contacter un un ou 2 de tes amis qui qui sont un peu comme toi, peut-être qui passent aussi du temps sur les écrans ou qui ont envie de de faire un peu plus d'activité et peut-être, vous pourriez vous retrouver, heu, ne serait-ce que pour faire du vélo ou de la marche, c'est pas forcément aller, heu, s'inscrire dans un club et du coup, bah ça vous motiverait aussi d'être, heu, ensemble, de passer un bon moment tout en faisant de l'exercice et du coup, sans être sur les écrans. Est-ce que tu penses que ça pourrait être, heu, se faire?
Alors écoute, super bonne idée parce que c'est vrai que j'ai un groupe d'amis qui, justement bah, on on est tous, heu, plutôt, heu heu, bah voilà, constamment sur les écrans honnêtement. Heu, alors bon après, moi j'ai juste peur en fait de enfin disons disons que j'ai pas envie de, heu, de me reposer sur eux et heu, de, tu sais, en fait attacher bah, heu heu, le sport avec, heu, mon groupe d'amis. Genre j'ai quand même envie de pouvoir, heu, bah aller faire du sport, heu, seul, heu heu, hem et puis heu, je pense qu'en soi, ce sera pas, heu, un problème en vrai, parce que j'aime bien quand même faire des activités, heu, seul quand même.
Ouais. Oui. Oui, oui. Oui bah après tu peux faire un mélange des 2 voilà. Tu pourrais, heu, peut-être, heu, il faut que tu tu vois si ça peut te te plaire. Heu, bah voilà voir avec, heu, 1 de tes amis, même si c'est 1 seul faire, heu, comme j'ai dit, ça peut être vélo, marche et puis aussi te bah te mmh, essayer de voilà de t'inscrire pour un sport. Heu, ou alors peut-être, est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser de d'aller dans à la salle de gym?
Oui, non mais bien sûr. Après, heu, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est un peu plus, heu, justement, heu, s s salle de sport. Hem donc heu, c'est vrai que ça m'intéresse et surtout que, bah comme je dis en fait la salle de sport c'est beaucoup plus flexible. Heu, disons que je pourrais vraiment y aller à n'importe quelle heure, heu, que je veux et puis, heu, comme ça j'aurais pas, heu, d'horaire imposé ou quoi que ce soit.
Ouais. Oui. C'est ça. Oui bah oui c'est une possibilité en fait, tu peux te dire en toi-même, heu, enfin essayer de te mettre un petit cadre et te dire par exemple, heu: «Cette semaine, 3 fois dans la semaine, je vais aller à la à l à la salle de sport». Ce qui fait que du coup bah, ça te bah tu tu te fais une petite motivation, même quelques tu peux aussi l'écrire, heu, chez toi et en fait, heu, barrer tu vois les 3 fois où tu vas y aller. Comme ça, ça te permet aussi de visualiser, de voir: «Ah j'ai déjà fait 2 fois cette semaine» et après, ça te permet aussi de de planifier un petit peu en te disant: «Tiens, heu heu, quel jour je vais y aller?» et cetera donc peut-être ça ça va aussi te, mmh, bah te redonner goût finalement à faire autre chose puisque tu tu as un petit peu planifié, heu, est-ce que tu penses que ça pourrait marcher?
Oui, non, bien sûr, oui. Après, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à à bah comme dit, on planifie les les entraînements et puis, heu, l'idée de justement, heu heu, tu sais bah, cocher une case, comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est c'est ça met un petit peu cet ce truc de, heu, des des récompenses, heu, comme ça quotidiennes. Heu donc c'est c'est une super bonne idée et heu, je voulais savoir, est-ce que tu as pas des conseils par rapport à bah tu sais en fait en dehors du sport, parce que bon, en fait j'ai pas en vraiment envie de, hem, heu, bah, uniquement compter sur le sport pour me détacher des écrans. Mais tu sais, juste quand je rentre du travail, bah juste éviter de prendre, heu heu, bah directement le téléphone ou la télé, heu heu, direct en rentrant du travail. Est-ce que tu aurais pas des conseils pour, heu, m'éviter de faire ça?
Ouais. Oui! Mmh. Oui. Oui bah alors, heu, effectivement d c'est vrai que c'est pas c'est pas obligé d'être du sport. Heu, tu m'as dit que tu avais un bon groupe d'amis donc aussi ça, ça peut être une option, juste, heu, de sortir, heu, boire un verre ou discuter. Ça ça peu être ça peut, heu heu, peut-être entre vous, pouvez vous vous dire, heu: «1 fois par semaine on se retrouve, heu, pour, heu, voilà pour discuter ou boire un verre» donc ça peut peut-être être une option. Ou autrement oui est-ce que peut être tu as des hobbies? Heu, que tu aimerais faire et qui sont pas du sport? Peut-être il y a des choses que tu aimes faire et tu pourrais te renseigner s'il y en a dans ta ville?
Alors j'ai pas vraiment de hobby, heu, alors après, c'est vrai que j'aime beaucoup la lecture et c'est c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment réussi, heu, que j'arrive pas vraiment à faire constamment. Même si sur le coup, bah je sais que quand je prends un livre vraiment je prends du plaisir et et vraiment ça me fait du bien. Hem, mais mais oui en fait, du coup là, en fait de d'après ce que tu me dis, l'idée ce serait vraiment de heu, bah remplacer, heu, les écrans par d'autres activités en fait, c'est ça?
Mmh mh. Ah c'est bien. Ouais. D'accord. Oui c'est ça, puis tu vois, là, tu me dis que tu aimes lire donc heu, une chose qui pourrait être pas mal, c'est éventuellement d'aller t'inscrire, heu, à la médiathèque ou bibliothèque de ta ville et ce qui fait que du coup, heu, tu pourrais éventuellement après le travail, certains jours, heu, bon, évidemment ça peut être, heu, peut-être 1 fois par semaine ça dépend à quelle, heu, vitesse tu lis. Mais tu pourrais en fait te dire: «Voilà après le travail je sors, heu bah heu, chercher des livres en fait, heu, à la médiathèque ou bibliothèque» et ensuite, bah ça t ça va aussi te motiver à lire puisque tu aimes lire et puis en plus tu vas choisir des livres qui t'intéressent. Ça peut aussi être une option. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah oui, clairement, alors c'est vrai, que j'avais pas du tout pensé à bah, d'aller dans une médiathèque ou bibliothèque. Mais, heu, c'est vrai que c'est quand même un super lieu où je pourrais quand même, bah, comme dit, un peu sortir, me vider l'esprit et et puis, heu, apprécier un bon livre heu, heu surtout qu'en plus, on peut rencontrer pas mal de personnes là-bas. Donc heu, ouais, c'est c'est c'est une super bonne idée.
Voilà. Bah, oui. Mmh. Bah oui, donc du coup, c'est ça en fait, c'est qu'il va falloir, heu, heu, si tu peux en fait, c'est te diversifier, heu bah des activités. Là donc déjà, tu vois, on a parlé un petit peu de de choses comme ça, de livres, d'amis, heu, après peut-être tu aimes, heu, cuisiner. Est-ce que tu aimes cuisiner?
Oui, heu, j'aime, heu, bah, <chuckles> j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées parce que c'est vrai que, heu, j'aime bien cuisiner. Hem, mais, heu, après bon, ça c'est c'est plutôt ma femme en vrai qui se charge vraiment de faire les les dîners, heu, heu, le soir. Hem, mais je pense que déjà, c'est vrai que, bon, avec le sport, heu, la lecture, heu heu heu toutes ces activités-là, je pense qu'il y a quand même pas mal de de choses que je pourrais faire, heu, en en soi à la à la place de de juste rester sur les écrans, quoi.
Ah OK. Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est ça, mais même, tu vois, la cuisine, même si tu dis que c'est ta femme généralement qui cuisine, mais tu pourrais lui dire, bah, voilà, 1 fois par mois ou 1 fois par, heu, semaine je sais pas, p «C'est moi qui préparerais le repas». Donc tu vois ça va aussi t'occuper l'esprit différemment parce que tu vas penser à ta ton plat, tu vas penser aux courses qu'il faut faire pour ce plat et le cuisiner et je pense que ça peut voilà, avec toutes ces petites activités, je pense que ça peut effectivement te bah, heu, t'empêcher d'aller trop sur les écrans et puis t'occuper différemment.
Oui, en fait, c'est ça, en fait, c'est juste clairement, heu heu, bah, garder mon mon esprit occupé et puis faire des choses qui, heu, bah, qui sont utiles et et et qui et qui me feront du bien, quoi.
C'est ça. Oui, tout à fait, donc j'espère hein, franchement, que j'ai pu t'aider avec mes petites, heu, astuces et puis, heu, je pense que, voilà, si tu, hem, tu fais différentes activités, tu vas pouvoir, heu, passer un petit peu moins de temps sur les écrans et et s je sais que c'est ce que tu recherches.
Bah oui, clairement, en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vrai que tu m'as quand même, heu, pas mal aidé avec tes ces petits bons bons conseils. Heu, je vais vraiment essayer de de les mettre en place et comme tu dis, de de faire un peu plus heu, d'activités, heu, heu, le soir. Hem, mais encore une fois je te je te remercie, vraiment.
Bah écoute, de rien, heu, je suis contente, heu, t'avoir donné des pistes et puis tu vas y arriver.
Merci.